Senti, oggi vorrei chiederti qualche consiglio, o suggerimento, uhm, su come impostare un po' la la la mia routine lavorativa, perché, mhmm, ultimamente mi sto accorgendo che, ehm, comincio ad avere qualche difficoltà, no, nel proprio nel lavorare, nel gestire le mie attività quotidiane, a causa, mhmm, del delle riunioni continue, cioè, veramente, ho tante di quelle riunioni durante il giorno, ma soprattutto, molto, mhmm, ehm, sparse, diciamo, qua e là nella giornata, no, quindi non consecutive, che poi magari ti lasciano, non so, 2, 3 ore di tempo per dedicarti al lavoro vero e proprio, cio quindi, ne ho magari, 1 di 1 ora, poi ho un buco di mezz'ora, e quindi lì, in mezz'ora non riesco a combinare grandi cose, e quindi, ecco, mi fa uhm, questa cosa mi mi mi stressa un pochino, cioè, mi fa sentire, ehm, un po' in ansia, perché, non riesco a completare quelle che sono le le attività, no, che devo fare, ehm, durante la giornata. Quindi, volevo chiederti qualche consiglio in merito, se è possibile.
Certo, allora, innanzitutto, mi dispiace, che provi questa ansia, dovuta a questa frammentazione delle riunioni, che, ehm, non hanno anche una durata stabile. Di conseguenza, però, prima di darti un vero e proprio consiglio, vorrei capire meglio la dinamica di queste situazioni, quindi, vorrei capir se, queste riunioni, sono le puoi ordinare, in senso di importanza, nel senso che, e ci sono delle riunioni prioritari, rispetto ad altre, potresti delegare queste riunioni, o la presenza a queste riunioni, ad altri ad altre persone, ad altri tuoi colleghi, oppure, no.
Mh. Certo. Mh. Mh-mh. Ma, allora, guarda, in effetti, dipende, cioè, ci sono delle riunioni la maggior parte, direi, delle riunioni, non sono delegabili, nel senso che, ehm, sono magari riunioni con clienti, no, io lavoro su progetti, pe mhmm, che ci sono assegnati, ci vengono assegnati dai clienti, ed essendo io la referente, per quanto riguarda la parte di startup, mhmm, non posso delegare ad altri, almeno, per quanto riguarda le riunioni con con gli esterni, insomma, con i clienti. Ehm, per quanto riguarda le riunioni interne, ehm, sì. Allora, qualche volta, lo potrei anche fare, di delegare a qualcun altro, però, poi, cosa succede? Che, ehm, questo qualcun altro, che partecipa al posto mio, alla riunione, mi deve comunque aggiornare, su quelli che sono gli sviluppi, su quello che è stato detto, durante la riunione, eccetera. Per cui alla fin della fiera, <chuckles> il tempo lo perdo comunque; magari, non in quel momento, ma, a successivamente, perché devo, comunque, riallinearmi, ehm, col mio collega che mi, ehm, mi aggiorna, su quello che è stato deciso, quello che è stato detto, durante le riunioni interne, capito. Quindi, diventa un po', ehm, diventa un po' complicato, quindi, anc anche delegare, perché, poche, veramente, sono delegabili, nel senso che: "Okay, la vai vai tu, falla tu, punto", finisce lì, capito? Questo è il punto.
Sì, certo, allora, comprendo che la dinamica è un po' più complessa, però, ehm, vorrei capire se, comunque, mhmm, ci sono, ehm, delle riunioni che potresti impostare tu, ad esempio, quelle riunioni che sono interne al team, potresti organizzarle, in maniera da essere, diciamo, ehm, in un orario favorevole ai tuoi turni, e comunque, ehm, per avere una continuità, diciamo così, da che il lavoro, poi, non venga spezzettato?
Mh. Sì. Ah. Allora, ehm, potrei provarci, in effetti. Ehm, dovrei, effettivamente, provare a, ehm, chiamare, o contattare tutte le persone coinvolte, no, nelle nelle riunioni, ehm, interne, e capire se, per loro, è possibile, ehm, possibile spostarle, magari accorparle tutte, in 1 unica fascia, mhmm, di 1 giorno, magari, ecco riuscire a farle tutte, magari, non so, 1 mezza giornata, in settimana, e poi, rimanere liberi, no, per per almeno 2, 3 giorni. Questo, potrei provare a farlo, in effetti, potrei provare a capire se, almeno, i colleghi interni possono essere flessibili, e, ehm, venirmi incontro, in questo senso, no, quindi, cercare di, ehm, di fare una un un nun nun diciamo, 1 gruppo di riunioni, tutte insieme, ehm, in 1 mezza giornata. Questo sì, s
Esatto, una cosa, m una cosa del genere, appunto, per riuscire a poi, ad organizzare, invece, un blocco di lavoro continuo, senza frammentazioni e senza distrazioni, così da poter essere più efficienti ed efficaci possibili. Ecco, se è una m possibile alternativa, quella, magari, di contattare i colleghi, o inviare una email, ehm, così che ti possano, mhmm, mettere tutte queste riunioni nella stessa giornata, così, <chuckles> avete sapete che avete quella giornata lì, e poi siete tranquilli per poter lavorare in maniera continua, senza, diciamo, distrazioni o problematiche che poi possono scaturire lo stress di cui mi parlavi prima.
Mh. Sì. Mh-mh. Sì. Certo, sì, sì, no, questo potrei provare a farlo. Ehm, non non lo so se ri funzionerà proprio tanto perché, ti spiego, le riunioni son proprio tante, cioè quindi, ehm, lavorando su più progetti ehm, vabbè, più non tantissimi, su 2 progetti comunque, ehm, ho a che fare con tante persone diverse, quindi riuscire a mettere d'accordo tutti è <sighs> è un po' complessa la situazione perché magari, sai, per me funziona meglio un determinato slot, per altri funziona meglio un altro, quindi abbiamo tutti più o meno lo stesso lo stesso problema. Forse quello che mhmm, mi hai dato un suggerimento che adesso mi sto riflettendo, prima, no, dicendo, ehm, magari di, ehm, delegare qualche riunione a a mhmm, a dei colleghi interni: ehm, inizialmente ti ho risposto che effettivamente, sì, si potrebbe fare, però poi dovrei perdere del tempo per riallinearmi <swallows> con queste persone, farmi un po' spiegare quello che è stato discusso, deciso durante la riunione. Però mi hai fatto pensare che in effetti, anziché avere un'altra riunione con questa persona che ho delegato, potrei chiedere di mandarmi una mail magari, quindi di aggiornarmi, uhm, su tutto quello che è stato deciso magari tramite mail, se non è necessario proprio avere un confronto diretto, di modo che almeno la mail la posso anche leggere, somma, in qualunque momento, no, quando quando ho finito di fare di lavorare. Quindi, sì, questo effettivamente potrebbe essere un'ottima un'ottima soluzione perché perché così si riducono anche un po', ehm, il numero delle riunioni e e anche magari proprio la durata, no, delle riunioni che dovrebbe un attimo esser rivista, perché, certe volte, si fanno delle riunioni anche solo per, mhmm, far dire delle cose che potrebbero anche essere condivise via mail, capito? È un po' anche la cultura interna della nostra azienda che dovrebbe un pochino cambiare perché spesso mi ritrovo <swallows> a fare delle riunioni e a dire: "Vabbè, ma s ma questa cosa non me la potevi dire tramite mail?", cioè, 5 minuti e avevamo tutti quanti terminato l l ehm, l ehm, l'incontro e ha fatto quello che dovevamo fare, insomma, quindi, sì, in effetti
Esatto. Esatto, questa potrebbe assolutamente essere un'alternativa, quindi quella di delegare qualcuno e poi farsi riaggionare tramite mail o comunque dei documenti condivisi, tipo i fogli Google, Google documenti, potrebbe essere un'alternativa. Oppure utilizzare delle delle riunioni, ehm, insomma, online o anche registrate che poi puoi riguardarti in un secondo momento, potrebbe essere un'ulteriore alternativa, che ne pensi?
Ah sì, ah, è vero. S è molto interessante, sai? In effetti, questa potreb quella della delle riunioni registrate potrebbe essere, uhm, una buona alternativa per tutte quelle riunioni a cui partecipo, ma a cui, in realtà, non devo dare un apporto, no, sai quelle riunioni in cui, uhm, devi semplicemente ascoltare per avere delle informazioni, eccetera. Quello, effettivamente, sai che è un'ottima idea? Farsele registrare, poi farsi mandare, uhm, il recording e ascoltarlo quando uno ha più tempo, quando si sente più, ehm, rilassato, questa devo dirti che, guarda, veramente un'ottima idea e la terrò subito a mente, anzi oggi stesso, oggi stesso farò in maniera di farmi mandare un paio di registrazioni anziché proprio, mhmm, partecipare attivamente, perché, appunto, dipende poi anche dal tipo, no, di riunioni. Ci può essere, uhm, la riunione, appunto, come ti dicevo col cliente e lì ci devi essere, però quelle in cui magari vengono spiegate determinate cose, possono poi essere ascoltate in un secondo momento. Sì son d'accordo, sì, sì, sì.
Sì, sì. <chuckles> Esatto. Giusto anche per ridurre quelle che sono le riunioni un po', che mi dicevi, inutili, che si possono sintetizzare in un'email semplici. Poi anche da valutare, magari, con il team se queste riunioni sono effettivamente essenziali o meno, comunque riuscire a ridurre il numero e la frequenza di riunioni obbligatorie, diciamo, <clicks tongue> o comunque se si possono saltare alcune o comunque anche, magari, incorporare una riunione nell'altra riunione, quando magari le tematiche sono comuni o si sta parlando sempre dello stesso progetto. Mi hai detto che ce ne sono 2, quindi insomma
Sì. A m Mh-mh. Mh. In questo momento sì, io io lavoro a progetto, quindi, comunque, ehm, una volta terminato un progetto, poi passo ad un altro, no, quindi in questo momento sono assegnata a 2 progetti, quindi a 2 clienti, uhm, diversi. Ehm, per cui, sì, effettivamente, si potrebbe provare anche magari qualche volta a allargare l'audience, no, del delle riunioni interne, di modo, appunto, da accorpare, come dicevi tu, uhm, alcuni argomenti che possono essere, uhm, utili per più persone, no, quindi cercare di ridurre perché penso che questo poi alla fine sia, uhm, u un problema non solo mio, cioè è è un problema un po' di tutti, no, quello di avere tante riunioni che interrompono il flusso, interrompono il lavoro, quello veramente concentrato, eccetera, quindi, mh, devo dire che le tue suggerimenti sono assolutamente utili sì, sì, sì.
Esatto. È così. Poi come ultimo suggerimento che ti vorrei dare è quello di, a priori, prima di fare queste riunioni, stabilire delle regole semplici, quindi che riguardino la durata delle riunioni, così sapete, e gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa riunione, quindi capire anche se questa riunione è necessaria o meno, quindi se può essere anche saltata e, assolutamente, un'agenda chiara magari, ehm, mettendo tutti i membri con un calendario Google sincronizzato, così da vedere l'orario di inizio e di fine riunione. Queste potrebbero essere delle alternative per rendere il lavoro meno frammentato da queste riunioni.
Sì? Mh-mh. Mh-mh. I. Mh-mh. Mh-mh. Erto. Assolutamente. Guarda, io ti ringrazio molto perché mi hai dato 2-3 consigli che sono veramente utili e da mettere in pratica al più presto. Quindi grazie mille, eh, per i tuoi suggerimenti. A presto!
Guarda, è stato un piacere poterti essere utile e spero vivamente che tu riesca a vivere il lavoro con meno stress e riuscire a lavorare in maniera continua, senza questo continuo frammentazione data dalle riunioni. Ti auguro un buon proseguimento di giornata e spero vada tutto al meglio. Un grande saluto, ciao!
A presto, ciao!